Also, das stelle ich mir jetzt gerade unglaublich urig vor, entweder so 'n bisschen so Cowboyfeeling oder fast sogar schon Ritterburg äh äh, Gefühl. Ähm
<chuckles> <chuckles>
jetzt hast du gesagt, Feuerstelle. Äh, muss ich mir das so vorstellen, dass man da tatsächlich erst mal 'n Feuer macht oder ist es dann eher Kohle, was man da verwendet? Was ist da so die Tradition?
Ähm, ja, also man kann es auch mit Holz machen, so Brennholz halt. Ähm, oder man ja genau, also das kann man machen, das machen auch viele und, es, ähm, mum ja, das also, das ist schon auch nicht ganz ungängig. Äh, ansonsten kann man das aber auch mit Kohle theoretisch machen, aber ich glaube, wer wirklich so 'n großen Schwenker hat, der macht das oft auch mit Feuer, das ist dann schon gängig.
Mhm. Genau, so stelle ich es mir nämlich gerade vor. Okay. Hm, so in mei in mei vor meinen Augen sehe ich so 'n Dreifuß. Ist das so was oder hat man da ganz spezielle Vorrichtungen oder ist eigentlich das Entscheidende am Schwenker dieser Grill, der an irgendwas hängt?
Öh, das ist auch oft so 'n Dreifuß, im Prinzip kann das aber auch eigentlich theoretisch einfach 'n Mast sein oder so was, äh, wo dann kann man sich
Ah, okay, okay. Und dann mit so 'm Arm quasi wie fast wie so 'n Kran im Prinzip, ne? Ja, ja, ja. Okay.
wie so 'n Galgen kann man sich das vielleicht auch manchmal vorstellen, aber oft ist das auch so 'n 3-Fuß-Konstrukt, aber im Prinzip ist es völlig wurscht, Hauptsache es ist irgendwie, äh ja wurscht ist auch ’n gutes gutes Stichwort, <chuckles> genau. Hauptsache man kann's, äh irgendwie, es ist stabil und man kann's drehen und so.
<chuckles> Im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Ja. Jetzt hast du ja schon bisschen selber, ohne es zu wollen, durchs Wortspiel in die richtige Richtung gelenkt. Ähm, Grillen ist ja jetzt nicht gleich Grillen. Ähm, manche machen ja daraus richtige Philosophien. Die Amis sprechen ja vom barbecuen. Ähm
Mhm.